Ja, hast hast du das dann damals mit dem mit dem Auto quasi gemacht oder wie wie bewegt man sich da fort?
Äh, ich bin da wirklich getrampt.
Ah, okay, okay.
Ja, und deswegen, also, es war wirklich so Abenteuer halt, ne? Also ich habe wirklich, ähm ähm ja, ähm, einfach 'n Rucksack dabei gehabt und bin halt getrampt.
Okay, mega, mega cool. Also <snorts>
<snorts> Ja, also ja, auf jeden Fall. Ja, ist schon, äh Ja, also ja, auf jeden Fall. Ja, ist schon, äh immer wieder total, ja, super interessant, ne, so neue Ecken zu entdecken und, äh
Ja, da bin ich
und also, was du vorhast, ist halt auch so 'n Abenteuer, ne, und mit den ganzen Inseln und so.
Ja, auch dann quasi die Fortbewegung mit den Fähren und, äh, eventuell auch dann vielleicht doch irgendwie 'nen Flug, äh, was wir uns überlegt haben von einer zur anderen Insel, wenn's dann doch wei deutlich weiter weg ist. Ja. Ja, und und vor allem auf's Essen bin ich auch sehr gespannt. Ähm <snorts>
Ja. Mhm. Ja. Ja.
weil da ich weiß nicht, ob das schon davon gehört hast, vom Bali-Belly, äh <snorts>
Ah, echt? Also, ist es so gut, dass man da so viel <snorts>
ja, ja, das das ist n ne, Bali-Belly ist eher negativ quasi. Ja, ja, so so 'nen Magen-Darm, äh, Infekt quasi. Ja, ja. <chuckles>
Ach so, das andere. <chuckles> Okay. Ja. Ja, okay. Ja, wie in Indien, ne? Also
Ja, aber anscheinend soll das Essen wirklich sehr gut sein, aber man muss ja, wie wir schon festgestellt haben oder du auch erzählt hast, wirklich, äh, darauf ja, darauf achten, was man isst und auch, wo man isst. Äh
Ja. Aufpassen. Ja.
ja
Ja.
quasi vielleicht nicht unbedingt von der Straße, vielleicht schon eher in Restaurants, aber das
Ja, aber ich meine von der Straße muss ich sagen, da wird so viel gekocht. Also, es ist halt extrem frisch meistens halt, ne, weil ganz viel also, ja, ist einfach in der Kultur halt, es wird sehr viel benutzt.
Mhm. Also, positiv, mhm.
Ja. Oh, ich sehe, wir sind schon am Ende angekommen.
Okay. Mhm.
Ja, danke für das Gespräch. Das war sehr interessant. <snorts>
Gut. Ich bedanke mich bei dir für die Einblicke aus Indien und Lappland und <snorts> genau, vielen Dank.
Mhm.